Oke, jadi, ini sih sebenernya yang mau aku ceritain dan lumayan, apa ya, aku, eee, mau mau nanya nih sama Kakak, jadi bener-bener, mmm, perasaan iri itu tuh buat se situasinya tuh nggak nyaman sama sekali, misalnya aku iri nih sama temen aku, sebenarnya konteks iri ini, aku tuh lebih ke pencapaian akademik kan, eee, karena kebetulan aku masih di perkuliahan sekarang di PTN. Nah, jadi kayak, eee, saat teman-teman aku ini sama te teman-teman aku dapat PTN yang lebih bagus daripada aku, saat teman-teman aku di kuliah dapat IPK yang lebih tinggi atau dapat pencapaian-pencapaian lomba yang lebih tinggi daripada aku, itu tuh kayak aku ngerasa jadinya, apa ya, seharusnya, <tsk> mmm.
Ah, baiklah, boleh boleh. Oh, begitu. Iya, baik. Iya.